あ、そうなんですね。ま、確かに具体的に見えてないものを、こう、ふんわりとこう、努力しつつステップアップを目指すってな、結構ね、難しいし難しいですけど、ま、なんかこうたまたま何かのね、機会がチャンスに恵まれて、あの、そういうステップアップに繋がったら凄いいいですよね。うん。
うんん。 はい。 うんうん。 はい。 そうですね。ほんとにそういった形で、あの、すまあ、楽しいっていうところを継続できて、まあ、あの、ステップアップしてって、で、まあ、そのステップアップに伴って、また少しその知識とか、なんかそういったところがこう肉付けされてって、まあ、そういった、あの、知的好奇心もあるので、まあ、そういった感じで、こう、好循環が生まれて、まあ、収入とかそういった、まあ、不安とかも、まあ、少し払拭されたら、まあ、それがほんとに、こう、ベストかなっていうところはありますね。
はい。 うんうんうん。 はい。 うんうんうん。 うんうんう